Hı hı. Ya aslında hem, hani, kendini bu alanda çok, hani, öz güvenini geliştirmişsin yıllar boyunca bir süreçle hem de aslında karşıdaki kişiye olan saygını, mesafeni ve o anlayış belki biraz empatiyi de kurarak ona göre, eee, aslında hareket ediyorsun. Peki mesela bundan sonra kendinde, eee, kendine olan güvenini art daha da arttırmak için, eee, yapmayı düşündüğün ya da, hani, odaklandığın, geliştirmek istediğin konular, alanlar var mı?
Hı hı. Evet. Hı hı. Imm, ya aslında var. Iıı, şöyle, birkaç farklı alan. Mesela dış görünüşümle ilgili bugün şunu fark ettim videoyu çekerken. Iıı, saçımın bir bakıma ihtiyacı var büyük bir ihtimalle. Ya ben öyle çok kuaföre falan giden bir insan değilim ama videoda fark ettim. Ben normalde şey, Hindistan cevizi yağını sürerim. O böyle saçın elektriklenmesini alır. Kendince bir bakım yapar ve benim için biter iş.
Hı hı. <chuckles> Hem de doğal yöntemler kullanıyorsun yani. Hı. Hı hı.
Evet, ııı, hani, doğal ürünleri kullanmayı da severim ama bugün videoda bir baktım ya böyle bir saç, hani, bir bilmiyorum cansız, hani, tülermiş, eee, gibi duruyor. O da hoşuma gitmedi. Sonra zaten saçı arkaya attım. <giggles>
<chuckles> Hıı, yine bir çözüm ama hemen pratik bir yol bulmuşsun. <chuckles>
Aynen. Imm, ama bence bir, ııı, bir saç bakımı, eee, benim için iyi olabilir diye düşünüyorum. Iıı, dış görünüş açısından ihtiyacım varmış. Imm 2'ncisi de, ııı, iy daha iyi bir gözaltı kapatıcısı almam lazım. Ben şu an direkt sana fiziksel şeylerden gidiyorum ama
Hı hı. Hı hı. <chuckles> Evet, aynen demek ki diğer şeyler manevi ya da geri kalan da her şey tavanda. şu an birazcık daha fiziksel dış görünüşte gelişim alanı var gibi görüyorsun.
Aynen, onlar tamam gibi hissediyorum. Evet. Evet, ya çünkü oralar gerçekten, hani, bence dış görünüşü iyileştirmek, ııı, benim eksik yönüm, ııı, ve, işte, hani, iii, birazcık, ııı, kendi kendineyken evde makyaj yapıp pratik yapmak ki, hani, dışarı çıktığında birazcık bir şeyleri nasıl yapacağını bil, ııı, hani, ııı, tarzında ya da işte, saç bakımı, daha iyi saç yapabilmek. Ya b bilmiyorum, bu tarz şeyler daha iyi hissettirir kendimi herhâlde. Şu zamana kadar çok doğal bir insandım ama.
Hı hı. Hı hı. O zaman aslında

O zaman, aynen, işte, ben de onu soracaktım. Yani, şimdi aslında, şu anki bu yaşında, bugün geldiğin noktada, eee, aslında bu ikisinin de biraz dengeli gitmesi gerektiğini de düşünüyorsun diye anlıyorum. Yani, hani, sanki öz güveni, eee, çok yüksek ama bunu dış görünüşle de desteklemenin aslında önemli olduğuna inanıyorsun. Yani, bu doğallıktan çıkmak demek değil ama belki biraz daha yapılabilecek şeyler olması veya o alanda da ki yani kendini geliştirmenin önemli olduğunu mu düşünüyorsun?
Hı hı. Evet. Evet. Aynen öyle düşünüyorum. Yani, ııı, tabii ki insanın, ııı, hani içeriden öz güveninin yüksek olması çok güzel bir şey bence. Iıı, ama, ııı, dış görünüşünü de birazcık daha böyle işte parlattığında diyeyim sana, eee, o yine sana aslında öz güven olarak geriye döner diye düşünüyorum. Hani, olan güveni daha da yükseltir.
Hı hı. Hı hı. Evet. Oz Aslında, evet, belki o zaman sınırlarını daha da bir üst kademeye potansiyeline belki de gidilebilecek noktayı bu şekilde destekleyerek daha da yukarı çıkarabiliriz. Eee, anladım.
Evet. Evet. Evet. Yani, aslında hani şöyle söyleyeyim, aaa, bir yerde sana ilk dediğim gibi, hiçbirimiz harika değiliz. Ama bence insanın kendisini geliştirmeye açık olması, ııı, çok heyecanlı bir duygu ve, iii, insana bir yaşam amacı veriyor.
Hı hı.
Iıı, diye söyleyebilirim sana. Yani, ımm, sanki sürekli bir merdiven tırmanıyorsun.
Anladım evet, ı Haklısın. Ha Hı hı. Ya, evet, aslında süreç içinde, hani, hepimiz, herkes hani büyüyor, yıllar geçiyor, zaman geçiyor. O zaman da aslında o kendine olan güvenini de hep ha bir ileri noktaya taşımak için burada aslında hep insanın kendine de bakıp, bu gelişime açık olup, bu alanları görüp, oraları da aslında üzerine giderse daha da iyi noktaya gelebileceğini söylüyorsun.
Hı hı. Evet. Hı hı. Aynen öyle yani, ve bunların içine hani genel kültür de eklenebilir. Yani bu sadece karakter ya da işte fiziksel görünüş değil. Bana sorarsan, işte mesela tarih ya da coğrafya bilgim zayıfsa ve evde oturup, aaa, buna çalışıyorsam, bu da benim öz güvenimi artırır. Çünkü bilirim ki tamam bi bilmediğim bir konuda bilgim artıyor.